Oye, ahora cuéntame, ¿cómo manejas conversaciones difíciles?
Bueno, mira, eh, yo podría compartirte que eso es algo que a través del tiempo ha ido cambiando, y bueno, pues, ya la la edad adulta, pues, no podría decir la madurez, pero sí la edad adulta te da como que, u más herramientas para poder manejarlas mejor. En mi en mi juventud, pues, mm, más impulsivo, más inexperto, yo trataba siempre de imponer mi razón sobre los demás, pero ahora que que ya, este, he he avanzado un poco más en la vida y que, pues, he aprendido de golpes y de y de, eh eh, pues, aprendizajes difíciles, ¿sí? Este, eh, mm, ya trato de ser un poco más empático con las demás personas y, eh, llevarlas hacia un término donde se pueda ganar, eh, pues, eh, de por ambas partes, ¿no?
Ujú. Claro. Okey. Experiencias, y todo esto. Ujú. Claro, oye, está esta ese tema justo que tocas, el de, pues, a lo mejor no la madurez, eh, a lo me m emocional, o o madurez de edad, pero como las experiencias, ¿no? Son las que te han dado una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista, eh, de cómo manejas estas situaciones.
Ujú. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Digo, este, eh, especialmente fíjate que también, bueno, de los errores, eh, se trata de aprender a veces, eh, con mis primeros hijos, eh, yo tengo 4 hijos, eh, con los primeros 2 cuando fueron adolescentes, eh, mm, fue un proceso muy difícil, porque yo no tenía ni las herramientas, ni la paciencia, ni a veces el tiempo para poder llevarlo, pero de mis errores aprendí y con, eh, mis hijas más pequeñas, que casi entraron a la par en la adolescencia, tuve la oportunidad de de manejar las cosas de una manera difícil. Y algo que entendí es que muchas veces, eh, cuando la otra persona, eh, toma una posición, eh, hostil o una o posición violenta o una posición agresiva o grosera, no es tanto contra mí, eso es lo que yo yo entendí. Este, muchas veces esa persona tiene que desfogar emociones y y entender que ese ese derecho tiene de de expresarlo es bueno, ¿no?
Claro. Okey. Claro. Ujú. Sí. Claro. Claro. Ujú. Claro, justo, o sea, el el el expresar las emociones, aunque no sea de una forma, pues tranquila o o eso, o sea, no está mal y como dices, están en su derecho. Oye, esto que mencionas que tus primeros, eh, 2 hijos son varones y las otros 2 son mujeres, en ¿comprendí bien esto bien?
Claro. Ujú. Sí, sí, sí.
Crees que en ese aspecto de, o sea, el tema de la de la adolescencia en tus hijos y el cómo lo manejaste, tuvo que ver el que, por ejemplo, con tus hijas ya tenías la experiencia de de de tus hijos mayores o, más que nada como por el sexo, o sea, de que unos sean hombres y los otras las otras mujeres, lo manejaste de forma diferente.
Pues sí, yo creo que tuvo mucho que ver la cuestión de de el sexo. Los hombres, eh, mm, tendemos no es general, pero tendemos a ser más más pasivos agresivos, y las mujeres son más eh, también no es regla general, pero en su mayoría tratan de ser más expresivas. Y algo que haciendo una una analogía, yo platicaba con mi esposa, y decía el momento en el que llegaron la adolescencia, eh, se juntó con una experiencia de de vida muy muy lamentable, y muy triste en mis ni <sneezes> perdón, en mis niñas, y yo yo les decía este, eh, me me decía mi esposa: "¿Por qué permites que te falten al respeto?". Y entonces, eh, yo lo procesaba de esta manera, le decía: "Mira, este, cuando eran pequeñas, y se sentían mal y vomitaban, ¿sí? Este, pues sí, el vómito huele feo, te ensucia y a veces es, eh, es desagradable", pero cuando un niño vomita dices: "Ah, por lo menos ya ya sacó lo que tenía adentro, y eso le va a ayudar a sanar". Este, de la misma manera yo lo entiendo ahora, ellas tienen algo adentro que les hace daño, y y pues, para mí es preferible que lo vomiten, aunque en el proceso, pues, van a manchar, van a hacer sentir mal, o, van a parecer ofensivas, o, van a a, pues, eh, mm, faltar el respeto a la persona. Pero pero qué bueno que lo puedan procesar y sacarlo. Y sí, a a la postre terminó siendo una buena estrategia. Y y les brindó a ellas, la la seguridad de que podían expresar y estallar, y eso, pues, no no sentirse que habían hecho daños, sino decirles: "No, tú expresa lo que tú sientes y eso es bueno", ¿no?
Ujú. Ujú. Claro. No te preocupes. Okey. Ujú. Claro. Claro. Ujú. Ujú. Claro. Claro. Ujú. Y, por ejemplo, en esta situación, o sea, que tú las dejabas, eh, expresarse de esta forma, ¿sí había alguna situación en específico o, bueno, algún momento en el que, a lo mejor, tú como padre o o con tu esposa, eh, tomaron como esta postura de está bien que te expreses, pero también como ponerles un límite, a lo mejor en cómo se expresaban o con quién se expresaban, ¿o sí lo dejaste como todo que fuera libre, qué ellas quisieran decir o hacer lo que quisieran?
Sí, yo creo que en ese sentido yo yo, este, dejaba que las cosas fluyeran como fuera porque, eh, no quería cerrar el canal de comunicación. Entonces, de alguna manera, eh, ver realmente que es todo lo que, eh, internamente ellas estaban procesando para mí era más luminoso. Y y, mm, posteriormente había un un acercamiento donde, eh, ellas mismas decían: "¿Sabes qué? discúlpame dije esto y y no lo sentía realmente, o no es algo que yo esté pensando, más bien eso nace de mi enojo" o o, e etcétera. Entonces, este, eh, creo que había que dejarlo salir y después analizarlo y decir: "Ah caray ¿todo esto traías adentro? Este, con razón te sentías como te sentías ¿no?"
Ujú. Claro. Okey. Ujú. Claro, o sea a t o sea, realmente a ti o consideras que, fue la opción y la el camino correcto, porque justo como mencionas, el dejar este canal de comunicación abierto a fin de cuentas fue como un a lo mejor como una tipo cátedra de inteligencia emocional para ellos y que igualmente ellos pudieran después acercarse, am,, y hacer como este razonamiento o reconocimiento de que estuvieron mal, a lo mejor en su momento, por las palabras que pudieron haber utilizado, o sea, te beneficiaste de de ser tan libre en este aspecto.
Ujú. Sí, este, a al final resultó que, eh, ellos poder expresar y no encontrar una una reacción negativa, les les hacía les movía más hacia la reflexión y decir: "¿Sabes qué? Pues creo que fue exceso de de fuerza", ¿no? O fue fue ru rudeza innecesaria, como dicen en el fútbol americano, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido sí y y en cualquier charla yo creo que eso es lo más importante. Luego, eh, uno más bien defiende el ego que que el punto que se está peleando, te digo en mi juventud, yo así era y y he he aprendido que que no, e es como cuando un, eh, niño uno tiene cargado un bebé y el bebé le jala a uno el cabello o o lo rasguña o le pega, este, uno va a decidir cuando, eh, eso es un daño, a veces hasta juega uno con los pequeños a que le le den un golpe y y no lo siente. Este, yo lo manejaba igual, decía bueno, ellas me me están pegando, ellas me están tirando con toda su fuerza, pero pero yo estoy aquí para resistir y eso no lo voy a considerar un daño, este, y eso resultó benéfico para para poder resolver el el e enojo que traían ellas.
Ujú. <chuckles> Claro. Claro. Justo. Sí. Ujú. Claro. Sí. Claro. Oye, pues qué padre, o sea, que que esta técnica les haya funcionado en tu casa y a tus hijos, eh, cre es algo que no es tan fácil de llevar o tan fácil de aplicar en la, en los hogares y que tenga un resultado positivo. O muchas veces es al contrario, tienen, o sea, a ti se a ti te consiguió, pues, como a lo mejor más confianza o más, eh, unión en en el aspecto de comunicación y muchas veces es al contrario, es falta de respeto constante y y todo ese tema, que justo creo que viene, em, por ejemplo, cuando tenían estas situaciones, eh, pues fuertes de di de discusiones o a lo mejor con tus hijos, eh, ya más más en la adolescencia o un poco más grandes, em.
Sí. Sí. Ujú.
Que tú les dabas el espacio, ¿verdad? O la libertad, más bien, para para expresarse, pero no sé, a lo mejor dependiendo de algún tema que recuerdes, alguna situación en específico, al ¿recuerdas si alguna vez dijiste lo hablamos en otro momento porque no es el momento de de discutirlo o todo era en ahí déjalo salir todo?
Claro. Sí, yo creo que también hay que hay que tener esa sensibilidad. Eh, sí hay ocasiones o hay temas en los que, em, no están dadas las condiciones para poder, eh, pues, llevar ese ese esa conversación o esa alegata o ese, este, mm, enfrentamiento, y hay que hay que saber decir: "Mira, este, ahorita no te puedo decir, ahorita no lo puedo platicar, dame oportunidad". Y sí, también había veces que yo, por alguna circunstancia o alguna acción, mm, veía que estaba yo a punto de salir de mis casillas, de perder el control, decía: "Dame oportunidad". Este, me me salía, me me divertía, me e en el sentido de que me me ponía a pensar en otra cosa, este
Ujú. El diálogo, ajá. Claro. Te distraías para enfriarte de la situación.
y, sí, y y ya regresar con más ecuanimidad. Eso también llegó a suceder y también a a ellos les daba la oportunidad de decir: "A ver, ya un poco más fría la cabeza, este, vamos a retomar y vamos a a po volver a poner las circunstancias, eh, en una proporción más adecuada", ¿no?
Claro. Claro. Oye, está increíble que hayas podido también tener como que esta, eh, técnica o o poderla haber aplicado en eh, de enfriarse, o sea, de que las 2 partes se enfriaran, porque eso también es importante en estas, eh, discusiones o en estos diálogos acalorados, el reconocer cuando no vamos a llegar a ningún lado si no nos si no nos enfriamos, ¿verdad?
Sí. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, tiene es es indispensable entender que, este, cuando las 2 partes están dispuestas a pelear, eso no puede llegar a a un buen término, ¿no?, entonces, como dicen: "Para para pelear se necesitan 2". Si 1 de ellos no, ah, no está dispuesto, este, eso se puede ir desescalando y y, pues, este, va a enfriarlo un poquito más fácilmente.
Claro. Exacto. Oye, y por ejemplo, ya ahorita tocaste, o sea, expresaste cómo lo manejas o cómo lo manejaste, a lo mejor en su momento, en el ámbito familiar. Y y en el ámbito laboral, eh, ¿cómo podrías, eh, o aplicas la m las mismas técnicas, tu tu misma ruta, eh, de dejar expresarse, eh, en el medio de de, a lo mejor, de las discusiones o conversaciones acaloradas o difíciles? O ton ¿tienes, eh, otra manera de de manejarlas?
Ujú. Mira, yo creo que en el ámbito laboral, eh, a priori, lo conveniente es, eh, poner las reglas claras desde antes, este, y eso ayuda mucho a que los malentendidos se se puedan reducir. Entonces, expresar claramente qué es lo que se quiere, cómo se quiere, etcétera. Pero cuando surge algún mal entendido, siempre hay esa lucha de de egos y ayuda mucho, este, para distender la situación, entender que en realidad, este, todos estamos del mismo lado, ¿no? Las estructuras muy verticales luego tienden a echarse la culpa los de arriba con los de abajo y los de un lado con el otro, y ahí entender que que en realidad somos una misma, eh, institución, eh, o o estamos buscando un objetivo común, eh, ayuda mucho a tao a pues, poner las cosas en su verdadera dimensión. Entonces, eh, ser muy conciliador y decir, a ver, pero, este, no está no es esto una discusión de ganar o perder, sino que estamos logrando un objetivo común. Y centrarnos en ese objetivo es, digamos, que el punto clave para poder, eh, mm, sacar adelante ese ese traba que pudiera presentarse por el trabajo encontrado, ¿no?
Claro. Exacto. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Exacto. Sí, claro, justo. O sea, creo que me en es el lo importante es también respetar, y valorar, y, como dices, a poner en claro las cosas para no tener problemas, pues, más fuertes, especialmente en en el ámbito laboral, y que no haya consecuencias graves para ninguna de las 2, o, 3 partes que estén involucradas.
Sí. Claro. Que estén ahí involucradas, sí, claro. Entonces, este, tienes que, eh, digo, hay un dicho que dice que que más vale ponerse 1 vez colorado, que 100 veces amarillo, entonces, eh, también creo que hay que ser muy honestos. Eh, o sea, mejor decir ahi no hay forma suave de decir a veces las cosas, este, eh, pero pero hay que ponerlas en su punto porque sí, en el trabajo, eh, tantas, eh, dinámicas, eh, que convergen en algún solo punto pueden generar que haya malentendidos muy fácilmente.
<chuckles> Sí. Ujú. Claro. Exacto. Exacto. Oye y una última, ¿algún tip, o, alguna de las principales, este, técnicas que hagas sería la respiración, o, alejarte? ¿Cuál preferirías en este en estos casos de conversaciones difíciles?
Pues mira, más que respirar, o, alejarme, yo diría escuchar. Hay que saber escuchar muy bien lo que el otro quiere decir, porque a veces uno más bien trata de defender lo que uno quiere decir, y no realmente entiende lo que el otro quiere decir.
Okey. Muy bien. Oye, está excelente, me encantó eso, tienes toda la razón. Te agradezco mucho que hayas platicado conmigo de este tema, me encantó escucharte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buena noche.